จังหวะ Sitcom มาก <chuckles> เออ
ทอม <tsk> ใช่ คือแบบเราก็แบบโอเค ฉันอยากกลับมาก เพราะว่าฉันไม่ไหวแล้ว อารมณ์มันเหนื่อย มันคนเยอะ มันเซ็ง แล้วบวกกับปวดเท้ามาก เพราะว่าเหมือนรองเท้ากัดเท้าด้วย ก็เลยแบบ โอ้โฮ แบบเหมือนพอไปครั้งนั้นเนาะ แล้วกลับมา recap กับเพื่อน ก็ได้เล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนก็บอกเหมือนกันเลยว่า "เออ มัน มันคนเยอะ มันทำให้จากสถานการณ์ที่สนุก ๆ กลายเป็นไม่ค่อยสนุก" แล้วก็กลับมากลายเป็นเราไม่ค่อยอินกับ Disney ไปเลยอะคุณ Disneyland น่ะ อืม
เออ ครับ โอ้โฮ ครับ ครับ เออ โอ้โฮ อ๋อ ครับ เออ ๆ ก็คือจากเหตุการณ์ที่คุณไปประสบพบเจอมาเนาะ จากแต่เดิมอะสถานที่แห่งเนี้ย มันเป็นความฝันในวัยเด็กของคุณน่ะครับ แล้วคุณไป แล้วคุณก็ได้มีการวางแผน แล้วก็เตรียมการทุกอย่างอะไร จากที่ฟังก็ดูที่จะเตรียมพร้อมมาก ๆ แล้วกับเหตุการณ์ตรงหน้าเนาะ มัน มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่มีคึ ไม่ ไม่สามารถควบคุมได้ มันทำ ทำให้เส้นทางชีวิตของคุณน่ะ เปลี่ยนไปเลย จากเดิมที่ชอบ Disney มาก ๆ กลายเป็นไม่ชอบมาก ๆ เลยใช่ไหมครับ? เออ
อืม ใช่ อืม อืม ใช่ ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่เชิงไม่ชอบมาก ๆ แต่ไม่อยากไปแล้ว <chuckles> ใช่ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า อืม
อืม ไม่ได้อิน อะ ไม่ได้ ครับ แล้วคุณคิดว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในวันเนี้ย วัน วันนั้นน่ะครับ อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของ ของความรู้สึกเนี้ยครับ?
อืม อืม อ่า เริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกไม่จอย ใช่ไหม อ่า ก็น่าจะเป็นความวุ่นวาย ความเหนื่อยแล้วกันค่ะ แล้วก็อากาศแล้วกัน จากแบบควะ อย่างที่บอกไปเป็นความคาดหวังเลยเนาะที่แบบ เฮ้ย! อยาก อยากจะ อ่า ไปให้ได้ เป็นที่เที่ยวที่อยากไปนู่นนี่นั่น แต่พอเจอแบบนั้นไปอะ อารมณ์แบบมันนอยด์ มันเซ็ง มันรู้สึกแบบ เฮ้ย แบบฉัน แต่ แต่ถ้าถามว่าเสียเงินน่ะ รู้สึก อ่า เซ็งไหม มันก็เซ็งนะ แต่เราก็โอเคเราได้มาแล้ว อย่างน้อยเราก็ได้เข้าใจแล้ว ว่ามันเป็นยังไงอะ
ใช่ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม อ๋อ ได้เปิดประสบการณ์ในการที่ตาม ตามหาความฝันถูกไหมครับ? เออ แต่ในความ ส่วนของความรู้สึกที่ได้รับกลับมามันอาจจะไม่ตรงกับ กับความคาดหวังในตอนแรก เออ โอ้โฮ ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ จากเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะ มันเปลี่ยนมุมมองในชีวิตคุณยังไงบ้างครับ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม ใช่ ใช่เลอ ก็เลยแบบ อืม อืม

ได้ค่ะ โอ้โฮ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ <tsk> ตลกนิดหนึ่งแล้วกัน คือ อา คือเราอะเป็นคนหนึ่งที่แบบ อ่า อินกับดิสนีย์แลนด์มามากเนาะ ก่อน ก่อนหน้านี้แบบ โอ้โฮ อยากไป เป็นสิ่งที่อยากไป ดูรีวิวเยอะมาก เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็ก ๆ อะ เชื่อว่าเด็กหลายคนก็น่าจะเป็น อ่า ความคาดหวังจากตรงนี้เนาะ แบบอยากไป แล้วเราก็แบบ อ่า เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ ก็อยากจะไปเหมือนกันเนาะ เป็นความหวังหนึ่งในชีวิต เป็นความฝันหนึ่งในชีวิต
อืม ครับ เออ ๆ เรื่องราวมันเป็นยังไงครับ? อ๋อ ครับ เออ เออ เออ ๆ ๆ ครับ คือ เอ่อ เป็นความฝันในวัยเด็กของคุณเลย ใช่ไหมครับ กับการที่จะได้ไปดิสนีย์แลนด์? เออ ๆ แล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อครับ?
อะฮะ ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ แล้ว โอ้โฮ รอบนั้นคือตั้งใจมากเนาะ ญี่ปุ่นก็คือแบบ อะ จองตั๋วเสร็จสรรพซื้อแบบเหมือน fast track อะค่ะ เข้าด้วยว่าแบบเข้าก่อนเวลานู่นนี่นั่นเนาะ เพราะว่าเราอะไปเห็นแบบ <tsk> บางคนเนาะรีวิวบอกว่า "มันช้า ต่อคิวต้องซื้อแบบบัตรไปก่อนจะดีกว่า จะได้ถ่ายรูปด้วยคุ้ม ๆ"
อืม อืม ครับ อืม ครับผม
ไอ้เราก็แบบโอเค ครั้งหนึ่งในชีวิตฉัน ตอนนั้นคือแบบ โอ้! ฉันต้องมีการลงทุนแล้ว ก็คือได้มีการซื้อบัตร ซื้อแพ็คเกจต่าง ๆ เนาะ รวม ๆ ก็เกือบประมาณคนละ 6-7,000 บาท ค่ะ เพื่อเข้าวันเดียว อืม
อา เออ ครับ อื้อฮือ! ครับ ก็คือมีการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงเนาะ ในการที่จะตามหาความฝันในวัยเด็กของคุณนะครับ เอ่อ แล้ว เห มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อครับ?
เยอะ ใช่ อืม ใช่เลย อา คือวันนั้นต้องเล่าก่อนว่าเป็นวันที่ฝนตก แล้วเราอะแบบตื่นเช้ามากคุณ เพื่อที่จะ เพราะว่าเหมือนสวนสนุกเขาเปิด 7 เอ๊ย 8 โมง สัก อ เปิด แปด โมงเนาะ แล้วเราอะซื้อเป็นแบบว่า early package ที่มันแบบสามารถเข้าได้ก่อน ก่อนเวลาเปิดรู้สึกว่า 1.5 นี่แหละ แล้ว อะ ตอนนั้นก็แน่นอนว่า เรา ถ้าให้ดีเนาะ ให้คุ้มกับบัตรที่เราซื้อ เราก็ต้องถึงไปสักประมาณช่วง 6 โมงเช้าเนาะ ใช่
อ๋อ เออ ครับ เออ ๆ ครับ อ๋อ ครับ อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่า ก็คือเหมาทั้ง ทั้งวันเลยใช่ไหมครับผม? เพื่อที่จะมาทำตามความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ ซึ่งก็เป็นคุณ เอ่อ แล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับ?
อา ใช่เลย อืม <chuckles> แล้ว โอ้โฮ แบบ อะ สาเหตุที่ต้องซื้อตอนเช้า เพราะว่าเราอยากจะมีภาพเนาะ ถ่ายรูปกับไอ้ ไอ้ปราสาทดิสนีย์อ่ะค่ะ แล้วแบบ โอ้โฮ เราก็แบบโอเค ฉันต้องได้ภาพตรงนั้น แล้วเขาก็ อย่างที่บอกเขาก็แนะนำมาว่า "ต้องไปซื้อตั๋วแบบไปก่อน ไม่งั้นจะไม่ได้ถ่ายภาพแน่นอน เพราะว่าคนเยอะ เพ่นพ่านมาก" เราตัดสินใจอย่างที่บอกก็ไป แล้วก็เช้าวันนั้นตื่นมาก็ฝนตก แล้วเราก็โอเค ไม่เป็นไร ฉัน ฉันยอม อืม ก็แบบ
อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ อา เอ่อ เอ๊ อยาก อยากจะถามความรู้สึกอะครับ ของคุณที่คุณก็ได้มีการเตรียมการอะไรทุกอย่างแบบเพียบพร้อมแล้วเนาะ มีการลงทุนในเรื่องของงบประมาณไปก็เยอะ มีการวางแผนจัดแจงดิบดี แต่พอเจอเหตุการณ์แบบเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับ?
อืม อา ใช่ อา

อ๋อ ครับ เออ แล้วอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับ?
แล้ว อา โอ้ อา ก็ได้ไปเล่นอีกเครื่องเล่นหนึ่งเนาะ เป็นแบบว่าชมวิวที่แบบเป็นภาพ 3 มิติ ก็รู้สึกสนุกดี แต่คุณเชื่อไหมว่าไอ้ 3 เครื่องเล่นที่เล่นผ่านไปอะ ใช้เวลารอประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง แล้วก็เวลาเล่นไม่ถึง 15 นาทีด้วยซ้ำ
ครับ อา โอ้โฮ คือส่วนใหญ่จะหนักไปตอนที่ต่อคิว ต่อแถว เข้าเครื่องเล่นถูกไหมครับ แต่พอไปถึงตอนที่ช่วงระยะเวลาที่เล่นเครื่องเล่นอะมันสั้นมาก ๆ เออ แล้วอย่างงี้มันส่งผลยังไงอะครับ?
ใช่ ใช่เลย อืม คือตอนเนี่ย อา โอ้โฮ มันก็แอบเซ็งค่ะ แต่ก็โอ โอเค ฉันต้องอดทนเนาะ แล้วบอกกับแบบ อ่า
อืม ครับ
อ่า ไอ้เครื่องเล่น ส อีกถัดไปก็คือแบบรอ อา อันนี้มันจะอยู่แบบช่วงประมาณแบบเกือบ ๆ 11 โมงแล้วเนาะ น เครื่องเล่นที่ 3 ก็ อา เครื่องเล่นที่ 4 เอ๊ย ไม่ใช่สิ ประมาณ 10 โมงค่ะ เครื่องเล่นที่ 4 โอ้โฮ รอนานมาก รอประมาณ 90 นาทีอะคุณ ยืนตากฝนถือร่มอยู่ คือแบบนานมาก แล้วมันชื่อเล่น เครื่องเล่นว่า Tron ที่มันมีที่เดียวในโลก ซึ่ง โอ้โฮ มันหวาดเสียวมาก คือไปเล่นมาอะ ลงมาปุ๊บ อ้วก จน ใช่ แบบมันมึนหัว มันแบบมันเซ็งไปหมดเลย
เออ ๆ ๆ เครื่องเล่นที่ สี่ ครับ อา อืม อื้อฮือ เออ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อา ห เออ เออ ๆ อ เออ ครับ
คือตอนนั้นน่ะประมาณแบบ 11 โมงครึ่งค่ะ แล้วแบบอารมณ์ของเราคือมันไม่ไหวแล้ว มันปวดหัวมาก บวกกับข้าวก็ยังไม่ได้ทานเนาะ เพราะว่าตื่นเช้ามาก แบบ อืม
อื้อฮือ อืม อ้อ เออ ตื่นเช้าเพื่อมารอต่อแถว ใช่ไหมครับผม? ที่จะเข้าไปในสวนสนุก เออ
ใช่ ใช่ แล้วแบบ โอ้ แบบ ตอนนั้นคือแบบเซ็งมาก เหนื่อยมาก แล้วก็รู้สึกว่าเครื่องเล่นที่เหลือมันดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วอะ มันเป็นเหมือนแบบ อ่า ม้าหมุนบ้าง เป็นบ้านจำลอง ซึ่งเรารู้สึกยังไม่ได้อินขนาดนั้น คือพอไปก็แบบคนเยอะเนาะ ก็เลยแบบว่า อา คือจริง ๆ มันจะมีแบบว่าจุดไคลแม็กซ์อีกอันหนึ่งก็คือรอดูพลุใช่ไหม ตอนช่วงกลางคืน ซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ โอ้โฮ เกือบ 10 ชั่วโมงมั้ง กว่าที่เราจะดูพลุอะ
อืม ครับ อ๋อ เออ เออ ๆ ๆ ครับ ครับ โอ้โฮ ตอนนั้นคือเรียกได้ว่าถ้า ถ้ามีแสงแดดเนาะ ก็คือพระอาทิตย์ก็อยู่ อยู่กลางหัวของคุณเลยใช่ไหมครับ แต่ตอนนั้นเป็นสภาพอากาศที่ฝนตก แล้วอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่า จากตัวเลขที่ว่าเต็มร้อย ที่เหลือ 70 อะครับ ก่อนเข้างานน่ะ ตอนนี้เหลือเท่าไรครับ?
อืม ใช่ อืม